Du, ähm, ich hätte mal 'n Thema, was ich super gern mit jemandem, äh, durchsprechen würde, ähm, und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass du vielleicht irgendwie 'n paar Ideen für mich haben könntest oder 'n Rat für mich haben könntest, ähm. Es geht darum, dass ich mit meinen beiden besten Freundinnen in einem gemeinsamen Haushalt, in einer WG lebe und wir wirklich wir, m unternehmen einfach super viel zusammen, wir sind viel unterwegs, wir gehen oft essen, wir, ähm, kochen zusammen. Also, wir haben wirklich so richtig klassischen geteilten Haushalt und, ähm irgendwie, äh, ist es 'n bisschen schwierig, dass dass die die Ausgaben dafür fühlen sich irgendwie immer nicht so ganz fair und klar an. Wir wollen aber gleichzeitig wollen wir keine Erbsenzähler sein, weil, ähm, es sind einfach ja, es ist so 'ne Situation, ähm, wir sind, äh, zum großen Teil alles Freelancer, das heißt, mal hat einer 'n guten Monat, mal hat 'n anderer 'n guten Monat und, äh, ähm, am Ende macht es mir nichts aus, wenn ich jetzt mal meiner Freundin 'n Kaffee mehr bezahle oder ich 'n Monat habe, wo ich mal 100 € mehr ausgebe, äh, wenn's dann halt, äh, sich irgendwie so 'n bisschen in der Waage hält. Ich habe jetzt irgendwie in letzter Zeit so 'n bisschen das Gefühl, weil, ähm, bei uns allen dreien es 'n bisschen knapp ist, weil wir grade auf sehr großem Fuß leben und, äh, sehr viel machen und, äh, wirklich dauernd unterwegs sind, ähm, dass bei uns allen so 'n bisschen dieses Thema Ausgaben, äh, angespannt ist. Und immer dann, wenn einer von uns so so mehrere Tage hintereinander alles zahlt, ähm, dann hat man so 'n bisschen das Gefühl: „Oh, Scheiße, jetzt sind innerhalb von 2 Tagen schon wieder 300 € rausgegangen”, was halt, ja, mit 3 Personen super schnell ist, ähm, ja, und irgendwie kommen wir da noch haben wir da nicht so 'ne gute Idee oder nicht so 'n gutes Prinzip, wie wir da, ähm
Mhm. Mhm. Ja. Ja.
ähm, wie wir da irgendwie 'ne Fairness haben, ohne dass wir anfangen, jetzt wirklich, ähm, diese Flexibilität zu und auch dieses Vertrauen ineinander zu verlieren, ja.
Ja, ja. 'Ne Frage, wie macht ihr das denn momentan? Habt ihr dann Ex-Post, 'ne Kostenaufstellung und am Ende des Monats, ähm, wird dann untereinander ausgeglichen oder wie wie läuft das? Weil irgend auf irgendjemanden ist die Wohnung ja vermutlich auch angemeldet, von dem dann die Miete bezahlt wird? Äh, wie läu wie läuft das?
Ja. Also, Miete ist äh, würde ich davon jetzt mal ausklammern, weil da haben wir unsere regelmäßige Vereinbarung und da zahlt jeder sein 1/3 und fertig, ähm, aber bei allen anderen Sachen ist es quasi wirklich einfach so: „Wer zückt grad die Karte, äh, wer macht das grade”, und, ähm, dann dann gehen wir halt und, äh, wenn wir sowieso grade wissen: „Okay, bei der einen Freundin, die hat grad 'n bisschen, äh, mehr Flexibilität” manchmal wissen wir auch, wenn wir abends schon weggehen, ähm, die eine hat 'n bisschen Kapazität auf der auf der Karte und die anderen nicht, dann wissen wir schon von vornherein, das ist die Person, die alles zahlt, ähm, aber es ist wirklich vollkommen spontan, ähm, momentan und ich glaube, es führt einfach so 'n bisschen zu dieser subjektiven Wahrnehmung, dass man selber immer mehr ausgibt als die anderen, was, äh, definitiv nicht stimmt. Ähm, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass die eine Freundin mehr ausgibt
Mhm. Mhm, mhm.
ähm, als wir anderen, weil's weil sie grad 'n bisschen mehr Flexibilität hat, aber ich merke einfach, dass langsam so 'n bisschen so 'ne ja, so 'ne unterschwelliges Bedürfnis nach mehr Fairness und Gleichheit da ist, aber es ist gleichzeitig 'n sehr starkes G Bedürfnis, eben nicht gegeneinander aufzurechnen.
Mhm, mhm. Wenn wenn ihr einzeln bezahlt während der Zeit, wann erfolgt die gegenseitige Abrechnung, also, im wört wahrsten Sinne des Wortes, ne? Wann wann gibt es regelmäßige Überprüfungen, ob irgendjemand in diesem Monat vielleicht 'n bisschen knapper war und dem anderen was überweist, oder vertraut ihr da auf diese Selbstteilung über 'n langen Zeitraum? Also, wie Transparenz wie transparent ist es momentan und wie viel Transparenz wünscht ihr euch?
Genau, s Ähm, ich glaube, das ist 'n bisschen genau das Problem. Ähm. Ich glaube, wir würden ge alle am liebsten 'n faires Gefühl haben, ähm, ohne transparent sein zu müssen. Also am liebsten wär's, wenn einfach, äh, natürlich wir alle 3 so, ähm, vom Gefühl her genug Geld zur Verfügung haben für unseren Lebensstil, dass es jetzt nicht drauf ankommt, ob man mal hier oder da mehr ausgegeben hat. Aber da wir momentan alle 3 am Jonglieren sind und, äh, 'n Fuffi mehr oder weniger bei uns allen immer 'n bisschen was ausmacht, ähm, ist es schon so, dass äh, dass man dann ja an der Kasse steht und, äh: „Okay, wer übernimmt das jetzt, äh“, und das ist meistens dann so 'ne eigene Dynamik, dass einfach einer zückt die Karte. Einer macht es und, ähm, es gibt gar keine Aufrechnung. Also, es ist wirklich einfach ein, äh vom Gefühl her, habe ich das Gefühl, jetzt müsste ich mal wieder bezahlen.
Mhm. Okay. Okay, okay. Ähm, das, was mir ad hoc einfällt, und ich ich werfe es einfach mal in 'n Raum, ohne zu wissen, wo es uns hintreibt. Ähm, warum macht ihr nicht 'n gemeinsames Konto und alle 3 haben Verfügungsgewalt? Am Monatsersten überweist jeder erst mal 'n Betrag drauf und ihr entnehmt immer aus der gemeinsamen Kasse. Dann hast du nämlich immer den Eindruck, dass es von allen 3 kommt. Bedeutet aber natürlich, dass alle 3 auch 'n gleichen Konsumanteil haben. Das das würdest du damit nicht abdecken können. Aber wenn du sagst, ihr seid alle 3 ungefähr gleich unterwegs, dann dann hast du zumindest diese diese Problematik, jeder zückt, wer sich grad aufgefordert fühlt, sondern dann gibt's 1 Konto mit 3 Karten.
Mhm. J Ja. Also, äh, ja, es ist im Großen und Ganzen ist es 'n relativ ähnliches Konsumverhalten. Ich würde jetzt sagen, eine von uns, ähm, gibt grundsätzlich weniger Geld in Restaurants für Essen aus. Ähm, dafür gibt sie mal hier und da 'n bisschen mehr Geld für Getränke aus, weil sie, ähm, häufig mal 'nen Cocktail mehr trinkt. Ähm, und ich bin typischerweise die, die meistens das teuerste Essen hat. Ähm, und, äh, weil also meine Freundin isst gerne manchmal auch nur 'n Beilagensalat und 'ne Suppe und ich habe gerne das teure Steak, weißt du? Ähm, <chuckles> es ist ist natürlich super ungleich, aber wenn wir unterwegs sind, ähm, und es tat ich tatsächlich merke: „Okay, ich will jetzt grade irgendwie für 35 € das Gericht, ähm, bestellen, während die anderen, äh, irgendwie das 10, 15 € Gericht bestellen“, dann, ähm, äh, ist es meistens auch so, dass ich die Rechnung nehme, genau. Genau.
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Ja. <chuckles> Dann nimmst du die K genau. Dann dann nimmst du den Deckel. Okay.
Oder es sei denn, es ist grade wirklich der Punkt, dass wir wissen, bei mir ist grade Limit, aber dann, äh, merke ich mir das und geb dann der Person, die übernommen hat, dann später noch mal 'nen extra, ähm ja.
Okay. Also, da steht die i innere Hygiene diesem Vorschlag gegenüber.
Ja. Also, ich finde eigentlich äh, eigentlich ist es 'ne gute Idee. Ähm, ich glaube, ich hatte mich vor 'ner vor Ewigkeiten irgendwie mal erkundigt, ähm, weil ich selber überlegt hatte, für mich selber 'n Unt 'nen Un äh, 2. Konto zu machen, ähm, um so 'n bisschen Haushaltskasse getrennt zu haben. Aber, ähm, das geht ja auch immer mit Gebühren einher, ne? Das heißt, am Ende zahlt man, äh, wahrscheinlich auch noch richtig Geld dafür, äh w
Mhm. Genau. Also, das kommt aufm auf 'n Eingang oftmals drauf an, ne? Wenn du so und so hohen Eingang drauf hast, dann ist es, ähm, ohne Gebühren oder halt nur sehr gering, aber in dem Moment, wenn ihr regelmäßig drauf überweist. Und wenn du manch meinetwegen sagst: „Äh, hier, ich habe 'n Eindruck, dass ich irgendwie 20 € mehr ausgebe als meine Freundin“, dann überweist du am Anfang 20 € mehr drauf. Und dann kannst du ja auch dieses dieses subjektive Gefühl, ähm, auch auch auflösen damit. Aber ihr müsst euch halt einigen, wie's ist. Ob das so passt? Ob das für jeden auch, ähm, akzeptabel ist? Und selbst wenn wenn es 2 Mo Euro im Monat, ähm, bedeutet, ist, glaube ich, die Kontrolle über die Ausgabe, äh, durchaus 2 € im Monat oder 3 € im Monat wert.
Ah. Ja. Ja. Ja. Ne, das das ist 'ne total gute Idee. Ich habe gar nicht, ähm, drüber nachgedacht wegen du hast natürlich hast du vollkommen recht, dass es um den ähm, und wir kommen natürlich auch zu den Mindestdingen. Ich glaube, ähm, äh, ich hatte das irgendwie als ich das damals nachgeguckt hatte, hatte ich das genau deswegen, ähm, abgebucht und gesagt: „Ich mache das nicht, weil ich mit meinem alleinigen Haushaltsgeld nicht auf diese Grenzen gekommen wäre”, aber natürlich mit 'nem 3-fachen Haushaltsgeld sieht es ja ganz anders aus, ähm.
Genau. Ja, ja, ja. Genau, und eventuell könntet ihr ja das Konto zum Beispiel auch für die Miete übernehmen und dann wird das nicht mehr auf dich überwiesen oder auf denjenigen, der die Miete zahlt, sondern da geht alles von diesem gemeinsamen Konto ab.
Ja.
Also, das dann skalierbar, ne, wie weit ihr das Konto benutzt für diese gesamte Wohneinheit und da und dann hast du ja automatisch 'n Betrag, der der oftmals dann gebührenfrei gestellt wird.
Stimmt. Stimmt. Stimmt, und, äh, die anderen Konten sind trotzdem deswegen nicht, äh, we äh, teurer, weil natürlich trotzdem der Gehaltseingang auf den persönlichen Konten ist und du hast trotzdem ja, ja.
Genau, genau, du hast den Gehaltseingang auf genau, du hast 'n Gehaltseingang und vor allem du hast zu Beginn des Monats hast du gew ah 'n Budget für den Monat vorgegeben und hast auch deine Ausgaben unter Kontrolle. Das heißt, auf diesem Einzelkonto siehst du, ob das, was du f im vor vornherein geplant hast, auch hinhaut oder ob ihr d quasi über die Verhältnisse lebt.
<chuckles> Ja.
Bedeutet aber am Anfang, dass ihr g 1- 1 Monatsgehalt oder 1- 1 Monatseinheit initial vorstrecken müsst und davon dann abspart.
Äh, ja.
Also, 1 Monat müsst ihr 1 Monat müsst ihr in sauren Apfel beißen.
Ja klar, das ja, ja. Ja, gut, aber das ist ja theoretischerweise eh so, oder? Ich meine, äh, ob ich jetzt, ähm, von dem Geld, äh, Dinge bezahle, die das auf meinem Konto liegt, oder ob ich, äh, Geld bezahle von dem, was auf 'nem anderen Konto liegt, das ist ja eigentlich egal. Das Geld muss ja erstmal da sein oder wenn ich auf Kredit le wenn ich auf Kredit lebe, dann, ähm, ändert sich ja trotzdem da auch nichts, äh, dass ich dann gleich wieder auf Kredit lebe. Also, ja, aber das ist 'ne richtig, richtig gute Idee.
Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja. Ja, ja. Es es hat so 'ne es hat so 'ne gewisse Einstiegshürde. Du musst dich erst mal einigen und sagen, zum 1. oder weiß ich nicht, z idealerweise zum 25. des Vormonats überweist jeder seinen Betrag, den den geben wir im ersten Monat mal vor, was wir denken. Und in den ersten 2 Monaten wirst du das natürlich 'n bisschen enger betreuen, das Konto, und gucken, ob's reicht oder nicht reicht, und dann anpassen. Und dann hast du aber auch für deine eigenen Ausgaben 'ne relativ klare 'nen relativ klaren Blick, weil das läuft ja dann nur auf über dein Konto.
Ja. Ja. Ja. Ne, das ist 'ne richtig, richtig gute Idee. Ähm, ich habe da, wie gesagt, das einfach gar nicht dran gedacht, weil ich dachte, ich hatte das im Kopf schon mal vorher für mich durchgestrichen als Option für mich persönlich, und bin deswegen gar nicht jetzt draufgekommen, dass es 'ne Option für uns gemeinsam wäre. Aber, ähm, ja, das ist äh, ich denke, das würde ich würde ich auf jeden Fall werde ich das vorschlagen und ich kann mir auch gut vorstellen, dass denen das, äh, absolut recht ist, dass sie sich da drauf einlassen. Wie gesagt, solange wir nicht diese Flexibilität verlieren, dass man mal der eine mehr und mal der andere weniger, je nachdem, wie's grade funktioniert, aber dann hat man 'n viel besseres Gefühl dafür, wer hat denn jetzt, äh, dieses diesen Monat tatsächlich, äh, 'n bisschen
Ja. Genau.
die Last mehr geschultert und das, äh, bleibt nicht monatelang immer auf der gleichen Person hängen, ne?
Ja, und ihr könnt's halt auch skalieren, ne, dass ihr mit einem einer Position anfangt und dann sagt: „Und jetzt nehmen wir noch die Nebenkosten hinzu, jetzt nehmen wir noch das Essen gehen mit hinzu“, und dann könnt ihr euch halt schrittweise dem dem Zielzustand nähern.
Ja. Ja. Ja, super. Supergute Idee. Werden wir bestimmt ausprobieren, also ich kann mir vorstellen, dass das, äh, die Lösung sein könnte. Dankeschön für für den guten Rat.
Hm. Sehr gerne und ich drücke die Daumen. Berichte bitte wie ob das klappt.
Mache ich auf jeden Fall, mache ich äh, garantiert. Ich äh, bin schon echt gespannt. Danke dir.